Te cuento que ahorita estoy como tratando de resolver un malentendido causado justamente por mensajes de texto, y es que, a veces siento que los mensajes de verdad se malinterpretan muchísimo, o sea, la persona que lo lee, en el modo en que esté, si está enojada, triste, superalegre, eh, yo también soy una persona que la verdad es que casi no uso emojis, casi siempre uso, pues, mayúsculas, signos de admiración, puntos, y siento que, ¿sabes?, o sea, aunque suene extraño, mucha gente se lo toma como muy a pecho, no sé por qué, de que de repente pongo mayúsculas, y mis amigas: "¿Estás enojada? ¿Por qué pones admiración? ¿Estás gritando?". O, por ejemplo, de que: "Ah, sí, y fue todo, muchas gracias", y pongo un punto, entonces me dicen: "Oye, ¿y por qué?, o sea, ¿ya no quieres hablar más?", y hay gente que de verdad, o sea, por un punto ya me la están haciendo de emoción, y de verdad no sé por qué, se me hace bien extraño todo esto.
Sí, fíjate que es un es un tema muy común, el hecho de de que haya malentendidos por mensajes de de texto, mensajería instantánea, debido a que, como bien comentas, ¿no?, la gente la gente en el modo en el que esté, en el humor en el que esté, el contexto que ellos piensen en ocasiones, este tipo de de mensajes va ahora sí que como como la otra persona lo quiera, lo lo entiende a conveniencia, ¿no? Oye, y y cuéntame, eh, ¿cuál es el ejemplo, pues, más reciente que tuviste de de ese mensaje que comentas que es con amigas y demás, pero el más reciente, ¿cómo fue? ¿Y qué fue lo que se malentendió?
Así es. Pues, fíjate que de hecho fue con mis amigas, y era de que, <chuckles> todavía me da risa, porque, a mí se me hizo algo como muy simple, pero haz de cuenta que en el grupo donde estamos, pues, somos 5 amigas, y entonces siempre que vamos a ir a algún lugar, pues, mandamos como nos vamos a pues a vestir, y así que se va a poner cada una. Entonces, tenemos una amiga que, pues, ella se viste a veces medio extraño. Entonces le dijimos: "Oye, ¿qué te vas a poner?" Y ella de que: "No, es que no les quiero mandar lo que me voy a poner, porque siempre pun se ríen, o no les gusta". Y es que fíjate que no es la primera vez que ya ha pasado que de repente vamos a un lugar, y ella se viste así como pues no, o sea, fuera del lugar, ¿sabes? Entonces le ella se siente incómoda estando en el lugar, porque le dijimos: "Es que por qué no te vistes de una manera distinta, y no es por mal plan, simplemente es para que te sientas cómoda", y le dijimos en el grupo simplemente bueno, yo más que nada, y otra amiga le dijimos: "¿Por qué no te vistes de una manera que te sientas a gusto?, así no te estás tapando todo el tiempo", porque ella, o sea, por ejemplo, está muy desarrollada, o sea, de su busto, entonces la última vez se usó un escote pues bastante, ¿cómo se puede decir?, como que llamaba mucho la atención, eh, o sea q de la parte de enfrente, y era como un tipo V hasta casi el ombligo, entonces fuimos a una boda y ella en la iglesia no llevó nada para taparse, y el padre le dijo, o sea, el padre le <chuckles> el padre le dijo de que: "Oigan, tienen que venir tapadas, recatadas, eh, por favor, usen algo porque pues no está bien que vengan de esa manera a a la iglesia", entonces pues yo Sí, justamente, o sea, imagínate, entonces yo sí le dije: "¿Sabes qué?, ponte algo, o o ese escote, úsalo en la espalda", pero ella lo malinterpretó súper mal. Y pues, ya, ahorita pues no nos habla.
Llamativo. Wao. Qué vergonzoso momento. Claro, mm, bueno, es que también, si es una situación, imagínate un un un lugar en donde, pues, la novia y el novio s tienen que ser los protagonistas, y que hasta el padre se tome el tiempo de, pues, de decirle, pues sí, es algo fue algo fue algo complicada, ¿no?, lo que es la situación, y, mm, bueno, ese día en la boda que comentas, o sea, ¿cuál fue su reacción de ella y de ustedes como amigas, este, cuando el padre le dijo eso, o sea, se esperaron hasta después para platicar con ella, ya no se abordó el tema?, me imagino que era incómodo abordar el tema pero, ¿se abordó, no se abordó, sí se fue a la fiesta con ustedes?, cuéntame.
<laughs> Sí. Fíjate que, después de eso, un amigo le prestó su saco, y entonces ella fue que ella se tapó, pero sí fue súper incómodo, o sea, a mí me dio hasta como un poco de pena ajena, porque toda la gente se o sea, volteó a verla, y yo, fue como que le dije, es que o sea, lo único que yo le dije: "Fue lo que te dije", o sea, yo le había dicho: "Llévate como, no sé, algún chalecito, o algo que a veces usan las señoras, como para, cuando hace frío, o hasta para taparse", y le dije: "Y ya en la fiesta te lo quitas", o sea, en la fiesta equis, no pasa nada, pero no te vayas así a la iglesia, obviamente, pues, nos ignoró, y justamente, pues, esta vez que que ya pasó otra vez el mismo o sea, lo mismo de que, ella eligió un vestido más o menos así, le dije: "Solo recuerda lo que pasó la última vez", o sea, porque sí fue súper incómodo abordar el tema porque, ¿cómo le dices a alguien?, ¿sabes?, o sea, no quiere hacerla sentir mal, pero, ¿cómo le dices las cosas?, o sea, no sé, yo yo no sé, no tengo idea. <chuckles>
Claro. Pues sí, pues mira, en este en este tipo de situaciones, yo lo que te recomendaría, te aconsejaría, sugeriría, que buscases la manera de ser lo más asertiva posible, recordamos que el ser asertivo es poder expresar tus tus sentimientos, tu opinión, sin temor a represalias, entonces, tú hiciste bien, ¿verdad?, hiciste usaste el asertivismo, tuviste tacto para decirlo, y ahora sí que, pues, fue ella la que no la que no no no lo entendió, no debería de hacerte sentir culpa el hecho de que le hayas dicho lo que piensas, y que le hayas dicho lo que, pues, para ti y quizá en en en términos generales, pues, estuvo estuvo mal, oye, y cuéntame un poquito, eh, ¿la persona que se casaba era amiga de ella también?, ¿hubo alguna plática con ella?
Sí, era amiga de nosotros, era no de la bolita, pero sí una conocida de nosotros, y la verdad es que ella sí se molestó. No se lo dijo directamente, pero sí se lo dijo a otra de nuestras amigas, y entonces fue como que es que fue superincómodo, ¿sabes?, porque el padre, o sea literal, <chuckles> casi, casi empezando fue que dijo eso, o sea, también superfuera de lugar, entonces como que justamente lo que dices tú, le quitó el protagonismo a los novios porque, pues, ella estaba, pues, casi enfrente, porque yo era dama y otra amiga también era dama, entonces ella, pues, iba, pues igual que mis otras amigas, pero normal, entonces sí fue bastante raro y extraño como el momento, entonces te digo que, todos se le quedaron viendo y ella pues sí se sintió incómoda y al rato ni siquiera quería ir a la fiesta, y le dije: "Bueno, pues ya estás aquí, o sea, no es como que te vayas a ir ni tampoco puedas cambiarte el vestido, pero pues te lo dijimos".
Claro, y y cuéntame, me me da curiosidad, ¿la novia se pronunció al respecto?, y solamente complementando un poco lo que me comentas del padre, sí, o sea, creo que también pudo, pues no haberlo dicho. Al menos, eh, quizás se pudo haber acercado a las damas, o al final, o acercarse a las damas, ¿no?, y preguntar: "Oigan, miren, pues pasa esto, pasa aquello", y ya así ya no evidencias a la persona, no evidencias a la persona, ¿no?, entonces creo que también, como bien comentas, sí estuvo pues los 2 fuera de lugar, ella por el el tipo de de reunión
O al final, sí.
que era el lugar equivocado, y el padre, pues también por por, este, por haberle evidenciado de esa manera. Pero cuéntame, ¿la novia se se pronunció al respecto?
¡Se enojó! Sí, se enojó, cuando terminamos, o sea, ya que estábamos en la fiesta, porque no, en la iglesia después no dijo nada. O sea, todo estuvo bien. Pero ya cuando estábamos en la fiesta que se acercó a nuestra mesa, ella sí le dijo a una amiga: "No, es que se pasó. O sea, yo pues las invité de buena manera". Porque, ellas no son como que se hablen tanto, pero como es de nuestra bolita, entonces la invitó, pues por cortesía. Em, entonces como que, con lo que hizo, la verdad es que sí la hizo como sentir mal. Y en ese ca ella dijo: "En ese caso, mejor no lo hubiera invitado". O sea, a mí me da igual porque es parte de su bolita, pero pues es mi conocida. Entonces, como el haber dicho otra vez esto en mensaje ahorita que te digo del chat, como que otra vez le hizo recordar todo lo que sucedió, y pues otra vez fue de un malentendido, justamente causado por esto, porque yo traté como de que ella pensara en lo que había pasado antes, ¿sabes? O sea, en lo que había sucedido, que le evidenciaron, que la novia se enojó. O sea, como para evitar que vuelva a pasarlo. Pero pues ya, o sea, siento que otra vez fue como un ciclo que, o sea, que está dando vueltas que no se que no se ha cerrado.
Oye, y, am, ¿cuál es tu intención a partir de ahora?, o, ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas este a lo mejor que ella pueda dar un cambio en su manera de vestir, este que pueda ser un poquito más ella, pues más consciente?, ¿no? De la situación de las diferentes situaciones a donde van, los diferentes lados, ¿tu intención es, este, pues mantener contacto con ella?, este, ¿cuál cuál cuál es tu intención? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo alejarte? ¿Cuál es?
Fíjate que, mi intención es como sí, o sea, tal vez disculparme. No siento que fue como mucho mi culpa, pero igual pedirle una disculpa si ella la necesita. Y también así como dices, o sea, que entienda cómo se tiene que ir vestida. Pero es que yo también siento que no me corresponde eso a mí, o sea, no sé si entiendas como en la posición en la que estoy de que, o sea, no me gustaría a mí que alguien llegue y me diga: "Ay, vístete de esta manera porque pues no te ves bien". ¿Sabes? Cómo pero sí me gustaría decirle: "Oye, hay lugares a donde te puedes ir o sea, no vas a irte, por ejemplo, con tus suegros en bikini muy revelador, o sea, llevarte un traje de baño completo. No vas a ir a la iglesia vestida de esa manera porque pues ta es la iglesia. Tienes que respetar", ¿no? O sea, hay lugares donde tienes que llevar cierto tipo de ropa. Pues por el respeto tan a también a las demás personas, ¿sabes? O sea que no, no, no sé. Siento que esa situación me a incomoda mucho. Y, es que tampoco no quiero hacerla sentir mal. Es el problema.
Claro. Claro, por supuesto. Sí. Claro, claro, claro. Mira, pues, con todo lo que me comentas, yo lo que te sugeriría es que quizá en privado, eh, le mandes un mensaje y y queden para platicar, ¿no?, eh, como bien comentabas desde el principio, siempre un mensaje se puede malentender, siempre un mensaje puede una una conversación por texto se puede malentender muy feo y se puede descarrilar. Yo te aconsejaría que que le mandes un mensaje por privado y traten de quedar, para que puedan platicar acerca del tema en una en un espacio neutral, en un espacio donde los 2 se sientan a gusto, un espacio busca tú un espacio para que ella te pueda escuchar, ya no como como con culpa, ya no reclamándole, sino que desde el punto de vista de una amiga: "Mira, oye, te quiero mucho, pero te quiero comentar esto", ¿no? Si si tú le llegas a ella de una manera más suave, con tacto, ella lo va a entender mejor. Ah, recuerda que hay personas en la vida que que que no pueden soportar como que toda la información de golpe, y hay que hay que encontrar el modo. Claro, sin dejar de ser tú y sin dejar de ser objetiva, pero yo te recomendaría que hables con ella, ¿verdad?, que hables con ella, y y le comento esta situación para que no se vuelva a repetir y que lo hablen de manera tranquila y de igual manera, preguntarle cómo es que ella funciona para que puedas tú a lo mejor, mm, esos mensajes de texto cambiarlos un poco para ella los pueda digerir un poco mejor, ¿qué opinas?
Sí. Superbien. Me gustó muchísimo lo que me dijiste. También te agradezco pues, por haberme escuchado, y la verdad es que me gustaron bastante los consejos. Muchas grac